Que você tá mais presente, né, não sei se você já tentou fazer isso, conversar, expor esses seus sentimentos, né. É um exercício para você fazer. Já tentou?
Não, eu ainda não não não fiz isso por justamente por esse medo, sabe. Da minha mãe começar a me ver como uma pessoa fraca ou como agora ela vai ter que hum, sei lá, talvez recuperar um tempo perdido com mãe e e me ajudar em alguma coisa, eu não sei. E aí eu fico com esse estigma, sabe. Medo de parecer fraca mesmo.
Sim. Ok.